آه، أ نوم عميق يعني نوم ما باحسش بحد، هي حاجة حلوة بس حاجة وحشة برضه، لأن باقول لك مهما نمت أنا ما باشبعش نوم، باصحى تعبانة برضه وجسمي تعبان.
آه. عميق أو أوي. بالضبط، و عادةً بيبقى الrange المضبوط اللي هو ال8 ساعات، فلمّا بتزيد مثلًا 13 ساعة أو 12 ساعة كده، فده هيخلّيكِ تحسي إن أنتِ بت جسمِك متكَسر أكتر، فممكن يكون ده سبب برضه إن النوم الزيادة عارفة أنتِ اللي هو أوقات بي بيضغط عليكِ أو بيخلّي جسمِك ي يحس بحالة خمول وعايز يبقى ينام أكتر، عنده شراهة إن هو عايز ينام أكتر، فأنتِ حاولي تضَبطيها برضه على 8 ساعات آه. يعني م ب مثلًا حتى لو ضبطتِ منبه ما بيعملش فايدة معاكِ؟
اهم. ما أنا غصب عني. اهم، ما غصب عني الموضوع. أنا النهارده أقرب موقف كان عندي شغل بدري و والساعة 11:00 مش بدري بدري يعني، وعندي deadline لازم الموضوع يتسلم الساعة 13:00، ما قدرتش أصحى 11:00 دي، قُمت وفتحت اللاب توب وخلاص وطلِعت برّه الأوضة، غسلت وشي وقعدت، نمت على الكنبة بجد، غفِّلت على الكنبة رُحت قافلة اللاب توب وراجعة نايمة تاني في الأوضة، هاعمل إيه طيب؟ مش عارفة، مش عارفة أفوق.
إمم. إمم. بالضبط. امم، كَتر خيرِك بصراحة، أيوه لأ أنا مقدَّر ده جدًا وكَتر خيرِك بجد يعني. طب وعلى كده ال ال الموضوع مثلًا مأثر على علاقاتِك حواليكِ م عامل أي نتايج حواليكِ مش مُرضية غ تانية غير ال ال النتايج اللي جاية على نفسِك يعني؟ مع الناس حواليكِ؟
هو أكتر حد بصراحة متضرر هو ابني، لأن باقول لك هو بييجي من الحضانة بقى عايز ياكل حاجة بتاع، أنا بابقى مش قادرة أفتح عينيَّ أصلًا عشان أقوم أعمل له حاجة، ولو قدرت بابقى مش طايقة أتكلم حتى معاه أقول له إزيك عامل إيه عملت إيه النهارده في الحضانة، مُتخيل؟ ف فأنا متضايقة من نفسي أصلًا، بس غصب عني يعني أنا لمّا رُحت للدكتور اللي هو مِدّيني الدوا وكده قال لي: "آه، ما في دوا المفروض تاخديه الصبح تاني عشان يعاكِس شوية ال الدوا اللي بتاخديه بالليل، يدّيكِ يعني زي جرعة أدرينالين كده ودوبامين على الصبح تبقي مفَوقة ونَشِطة." فأنا أصلًا عايزة أسحب بتاع بالليل.
إمم. آه، يعني أنتِ كانت في حاجة أصلًا ما كنتيش بتعمليها، يعني الدكتور هو اللي نصحِك بيها، نصحِك إن أنتِ المفروض في حاجة غلط كنتِ بتعمليها في الموضوع ده.
لأ، خالص، هو ما بيقوليش إن في حاجة غلط، هو بيقول لي إن في دوا تاني تاخديه الصبح بقى قصاده عشان يبقوا عكس بعض، يعني أنا رايحة باقول له: "خلاص أنا تعبت من الدوا ده اسحبه لي. أنا مش عايزاه." <laughs> ف فلقيته بيقول لي: "لأ ما أنتِ في دوا بتاخديه تاني قصاده المفروض تاخديه الصبح." طب أ يا عم أنا باقول لك اسحبه لي أنا مش عايزاه.
آه. آه. آه، بس أنتِ ما هو ال الغلط إن أنتِ ما كنتيش بتعملي ده قبل كده، يعني كنتِ بتاخدي بس دوا بالليل وما بتاخديش دوا الصبح، صح؟
والله هو كان كاتب لي أدوية كتير أوي كده، فأنا يعني إيه نَقيت ال ال الوحيد اللي فيهم علشان مش ناقصة أدوية بصراحة، أنا أصلًا ضد الأدوية زي ما باقول لك كده، أنا مش حابة إن أنا أدخل في ال في في chemicals كتير عشان عارفة إن هي مُضِرة على المدى البعيد. بس أنا برضه حاسة إن أنا أدمنت ده.
امم. حاجات آه. بالضبط أنتِ عندِك حق إن أنتِ تخافي طبعًا من حاجة زي كده. امم، لأ عندِك حق، آه. إن أنتِ بت بتستمري عليه. امم.
آه يعني أنا أدمنت امم، أدمنت الدوا المرّة دي كمان، أنا لمّا بانساه مثلًا، باصحى في نص الليل باخد بالي، يعني أنا لمّا بالاقي نفسي باصحى بشكل متكرر في نص الليل ومش عارفة أنام كده في نوم عميق باخد بالي بقى إن أنا آه ده أنا ما أخدتش الدوا، وأقوم آخده عشان أعرف أنام.